Расскажи, какие планы, э, мечты у тебя связаны с хобби?
А ты знаешь, я вообще такой разносторонний человек в плане того, что у меня хобби вообще разные, начиная там от, э, чтения, например, а, и заканчивая вообще спортивными всякими, а, видами деятельности. Но вот, э, недавним моим хобби, относительно можно сказать недавним, в принципе, если сравнивать с другими, а, это стали вообще походы в горы.
Мгм. Да. Походы в горы с с э, этим, с ледорубом, с карабином
А, вот, да. <chuckles> Да-да-да! <laughs> Да-да! Именно так и есть. Да, я, конечно, не особо знаю, вот эта вся экипировка, а, как она там правильно называется, но то, что ты перечислил, это всё вообще всегда в запасе имеется. Ну, конечно, в зависимости от того, а, на какую там высоту я иду, и в зависимости от того, а, там вообще сложность, э, всего этого процесса и так далее.
с верёвкой. Мгм. Понятно, понятно. Ну здорово. А, как как ты к этому пришла, как ты занялась альпинизмом?
А, на самом деле, я как-то этим, честно говоря, и не занималась. То есть я всегда, в принципе, а, была спортивным человеком, в целом. Вот. Но конкретно этого хобби <chuckles> в моём как бы списке не было. Потом, а, я познакомилась со своим мужем, и вот он, как раз таки, занимался всегда этим, а, очень так, а, то есть, э, страстно, я бы сказала. Для него горы- это прям такой отдельный мир. Всегда были в его жизни, когда он был ребенком, когда, а, он уже стал взрослым, то есть, э, у него это всегда была такая вот, как бы знаешь, а, такое явление, которое шагало всегда рядом, рядом с ним.
Мгм. Круто, круто. Ну, это здорово. Это замечательно. А, в плане, знаешь, что хотелось бы узнать? Вот, м, у тебя многих много хобби. Ты ими занимаешься когда, ты ставишь се какие-то цели? Вот в плане, там, типа, знаешь, как у кого-то, у спортсмена есть цель- это 150 килограмм, э, поднять. Да? А вот у тя что-то подобное есть?
Мгм. <laughs> У ты знаешь, вот, э, да, у меня есть, но это не с какой-то профессиональной точки зрения. То есть у меня нет такой цели, а, стать там известным спортсменом или стать, там лучшим, э, игроком, или лучшим там бегуном. У меня цели скорее такие личные, а, связанные с тем, что я хочу очень развивать в себе выносливость. Вот. Я поняла, что в какой-то момент те хобби, которые у меня уже есть, там это бег, это, там, а, занятия, возможно, в тренажерном зале, они могут способствовать мне, а, достижению хороших результатов вот именно в горах. То есть когда ты идешь, а там
Мгм. Это всё у тя для для гор, получается, все остальные хобби- они готовят тя к походу в горы.
А, знаешь, изначально так не было запланировано, но как в итоге, я вот буквально даже в последние какие-то, а, там, походы заметила, что я стала гораздо более выносливее. И вот, э, как-то н всё так сложилось, какая-то цепочка между собой появилась. Не то, чтобы это было изначально так, то есть я не ходила бегать с целью, а, потом ходить там лучше в горах. Такого не было. Но теперь я вижу это как один из плюсов, и поэтому, соответственно, меня это очень-очень мотивирует. И да, могу сказать, что, м, в какой-то степени они меня готовят к этим восхождениям. То есть мои другие хобби- они мне в этом помогают.
Мгм, мгм. Ну, а, характер твоего фитнеса, он сменился? Э, какие-то другие упражнения ты стала делать? Может, на чём-то акцент поменялся?
М, так, чтобы, прям, что-то другое стала делать? Нет, возможно, знаешь, стала меньше в каких-то, вообще, моментах, делать, потому что, когда ты приходишь, э, ну, возвращаешься домой после, а, долгих, там, восхождений, после каких-то сложных, возможно, восхождений, а, телу, всё равно, нужен отдых. То есть, если, там, у меня спорт раньше
А, ты часто ходишь в горы?
Ну, так. <chuckles> Я не каждый день хожу в горы, но, часто. Могу сказать, что, а, там, в месяц несколько раз. Вот.
Ну, это часто, действительно. И, как твой организм адаптируется к нагрузке?
А, нормально, сейчас стало гораздо лучше. То есть, опять-таки, тут зависит очень многое, куда ты идешь. Если это просто какие-то, там, а, такие, знаешь, пешие прогулки, какие-то, то есть, набор высоты не очень большой. А, всё зависит еще от того, что: где находятся горы, далеко они от дома, ехать туда, там, во сколько ты просыпаешься. То есть, очень много факторов, которые влияют на всё это. А, вот, и, в целом, сейчас, уже, я, наверное, привыкла. То есть, я знаю, что у меня, там, вот это запланировано, я знаю, как к этому правильно подготовиться, что нужно делать, что не нужно делать. И, поэтому, а, стараюсь облегчить <chuckles> свои вот эти восхождения, чтобы, э, еще, к тому же, получить, как бы, удовлетворение от того, что я сделала, и, как бы, насладиться этим времяпровождением. Вот.
Ну, а, скажи, какое вот, наслаждение? Это тяжелый поход- тащить на себе опасность, в чем здесь кайф?
<laughs> Слушай, это такой актуальный вопрос. Меня, на самом деле, это спрашивают все. А, м, и я как-то, ну, я изначально пыталась ответить, что, знаешь, вот, да, ты доходишь до вершины, ты видишь вообще этот мир сверху, то есть, ты смотришь, там, видишь то, чего вообще в обычной жизни, а, ну, не увидишь, да. И, всегда ж, вот, говорят, как бы, самые красивые места, они, такие, труднодоступные. А, потом, я почему-то поняла, что этот ответ для людей, которые, а, вообще про горы не знают, как и я когда-то не знала. А, м, этот ответ, ну да, ты видишь красиво, но, красиво, ведь, для кого-то- горы, для кого-то- море, для кого-то, там, а, для кого-то, вообще, ну, то есть, ф вообще, это разный м, разный такой, а, ответ для каждого человека. И, вот, для меня это наслаждение, почему-то, ну, в том, что я, как бы, и сама себе доказываю, что у меня получилось, там, я не сдалась, там, несмотря на то, что было сложно, может погода была не очень, прям, такая, располагающая. Но, и, к тому же, все-таки, что я, вот, увидела эту красоту, и, что, я смогла, там, дойти до той точки, которую я себе запланировала, вот, и доказала себе лишний раз, что не нужно останавливаться, даже когда, а, очень сильно хочется. То есть, это что-то такое личное, что, наверное, для каждого свое. Тут нет такого ответа, что, знаешь, дважды два четыре. М, это, мне кажется, вот, э, личное такое, каждого человека.
М. Правда, правда. М. Мгм. Я понял, понял тебя прекрасно. Но, вот, что касается, а, погоды и всего остального, а, вот, как это всё влияет на, а, твою способность, а, там находиться? Допустим, если, вот, внезапно налетит облако, пойдет дождь. Это, как бы, м, тебя, наоборот, раззадорит и придаст сил, или это, может, как бы, вызвать, ну, такое состояние, более депрессивное?
Мгм. А, знаешь, вообще вот в дождь, в грозы, в горы ходить нельзя. То есть, э, это такое правило, которое нужно о очень четко соблюдать, особенно когда ты находишься на какой-то большой высоте. Это очень опасно и может закончиться вообще, а, по-разному. То есть и очень-очень плохо может закончиться. Поэтому, когда мы куда-то ходим в горы, мы всегда контролируем погоду за день, даж даже не за день, а начинаем контролировать гораздо раньше, чтоб посмотреть вообще, что в этой области, а, будет, о, там, знаешь, предполагается. А вот. Потом обязательно мы контролируем за день, там, а, вечером, утром, когда мы выезжаем. Это очень большой контроль, это нужно вообще смотреть не только там конкретно, где ты находишься, но и вблизи, что вообще. То есть могут же и ошибаться как бы прогнозы погоды. Вот, ну и конечно же на месте, когда ты приезжаешь, у нас были такие ситуации, когда, а, мы приезжали рано утром, вот, и видимо что-то за ночь менялось, а прогнозы погоды всё равно показывали что-то хорошее. Ты приезжаешь и видишь это серое облако, да. И мы вплоть до того, что даже отменяли эти поднятия, возвращались, а, да, домой несмотря на то, что это было очень очень рано мы выезжали, то есть это же горы вообще могут быть в разных, а, частях, а, как бы в разных странах вообще и так далее. Вот. И да, мы прекращали, конечно. Было ну обидно, но тем не менее мы всегда говорим себе такую фразу, что "горы они находятся там же, они на месте и лучше один раз не подняться, да, чем подняться, и это, возможно, будет твой последний раз". Вот.
Мгм. Мгм. О. Ага. Вот знаешь, интересно, в плане альпинизма у тебя есть какие-то вот, а, цели, какие-то вехи, которые ты бы хотела пройти, может быть, какие-то высоты, которые ты хотела освоить?
Мгм. Да. <laughs> У меня есть, конечно же, такие, а, такие цели. Одна из них- это, э, скалолазание. Э, вот. Мне бы хотелось повысить свой уровень. Я к этому иду, иду не так быстро, как, наверно, я себе это представляла, но, тем не менее, не так медленно
А скалолазание- это что такое?
А, ну, это когда, а, ты как бы Ну, это есть разные, конечно, типы скалолазания, но в такой начальный уровень- это когда у тебя есть т
Вот какой конкретно ты хочешь освоить?
Я, для начала, мне хочется, а н они как бы между собой немножко смешиваются. То есть, есть, где ты без страховки, и есть, где ты со страховкой. А, вот. Изначально мне бы хотелось сделать высокие уровни со страховкой, конечно же. Потом, возможно, и когда я уже буду себя чувствовать в этом уверенно, мне бы хотелось перейти на какие-то простые уровни без страховки. А, вот. Поэтому это такая изначальная, как бы, не то, что изначально, одна из целей. И 2- конечно, мне бы хотелось подняться на такие вот известные горы, как там Килиманджаро, а, и так далее, которые имеют
А на Джомолунгму, ну ты хотела бы подняться?
А, нет, нет вот этого у меня точно. Ам, нет такой цели, потому что, наверно, в какой-то степени это стало такое больше коммерческое предложение. Вот. И как-то я считаю
Почему? Слушай, да самая высокая точка мира не перестала быть самой высокой точкой мира из-за того, что шерпы там за доллары людей туда сопровождают.
А, понимаешь, у меня нет такой цели, чтобы это было что-то самое. Я думаю, что есть очень много красивых, э, других мест, ну, по крайней мере на сегодняшний день, у меня, а, нет ни такой возможности, нет, в принципе, такой цели, а, вот. И я думаю, что есть какие-то и другие красивые точки, которые по сложности, возможно, будут, э, и сложнее. Вот. И поэтому, м, сегодня- нет, такой цели нет и, в принципе, у меня такой цели вообще никогда не было. Вот с тех пор, как у меня появилось это хобби. Есть какие-то другие вершины, которые, наверно, знаешь, я еще, а, расцениваю со своими возможностями. Вот. Мечтать о чём-то, что, возможно, ты не сможешь там и не рискнешь: то есть это высота. А горы- это такая вещь, которая, м, зачастую Мгм.
Мгм. Мгм. Ну, слушай, а тебе не всё равно? Если ты как бы у уже не боишься высоты, то, э, чем выше станет, как бы, ну, тебе-то, а, какая будет в этом плане разница?
А, на самом деле, очень большая, потому что высота- это не только про твое физическое состояние, но это и про твое моральное состояние. То есть у меня были такие
А в чём моральное состояние меняется?
Ам, такая, знаешь, как будто бы немножко по-разному бывает. У людей, которые, ходят часто, наверное, это не так, э, вообще, э, ну, четко выражается. Вот у меня был такой опыт, когда это была высота более 4000 метров, и там, как будто бы, ты такой, знаешь, как будто бы заторможенный человек. То есть у тебя как будто Нет-нет-нет, нет! Это не связано с кислородны То есть ты не привык. Вот у меня это было, э, ну, не не так. Я не привыкла к этому на тот момент. это был 1 мое восхождение. То есть, э, физически тебе плохо, тебя может начать тошнить, это вообще нормальное, а, явление, но и морально ты такой, как будто бы немножко А, ты хочешь спать, но не можешь уснуть, это всё очень в давит на тебя, потому что, ну, то есть если организм хочет спать, да, а никак не получается, голова очень болит. То есть очень много таких факторов. Это было 1 восхождение мое. На 2 я уже была абсолютно другим человеком, веселым, то есть мне было и есть хотелось, и несмотря на то, что в 1 раз я вообще не хотела ни есть, ни пить, ничего. Вот. Поэтому тут, наверно, всё еще исходит, э, от опыта, который у тебя был, от того, какая это гора, э, что там, как там. То есть очень много таких показателей, которые нужно вообще рассмотреть в совокупности.
Ну это что-то с кислородным голоданием связано? Мгм. Мгм. Тя понял, я тя понял, а, но смотри, как бы, я уже вижу некую прогрессию, некий восходящий график. И как бы, может быть, все-таки с будущим там у тя появится, э, некий такой азарт, кураж, чтобы, там, и выше быстрее, выше, сильнее.
<chuckles> А ну, время покажет. Я никогда не говорю знаешь, я никогда не говорю "нет" вообще на будущее. То есть, э, если когда-то такое будет, никто ведь, э люди вообще меняются, цели меняются, хобби меняются, вообще м мир он такой очень быстротечный. И, в принципе, если такое будет, да, что мне там захочется не знаю какие-то очень большие, а, вершины покорять или там, я не знаю, делать какие-то сложные вещи и у меня будет эта возможность. Вот самое главное никогда, а, м, не, эм, скажем так, перебарщивать со своими силами. То есть я знаю, что я умею, и на сегодняшний момент мне хорошо от этого. Я могу только начинать улучшать это. Но идти на какую-то гору и знать, что у тебя там, э, возможно сил не хватит- "а вдруг получится?"- это вообще ни в коем случае нельзя. То есть вообще такое знаешь, э, запрещенное не стоит, не надо ни в коем случае. Вот, поэтому предпочитаю сегодня соответствовать тому, чему умею и только совершенствовать себя в этом плане.
Мгм. А как трезво оценивать, э, вот уровень того, что ты умеешь?
А, ну здесь это опыт. Это опыт нужно н смотреть. То есть если где-то встала, например, идешь, да, а, не знаю, по какому-то элементарному маршруту и понимаешь, что вот сложно тебе там, н не знаю, почва не та, там, а, не знаю, как-то обходить что-то сложно, лучше развернуться, а, и уйти, то есть не продолжать. Потому что одно дело подняться в гору, но ведь еще с нее нужно спуститься. То есть все думают, что подняться самое сложное. На самом деле нет. Зачастую спуститься самое сложное, потому что во-первых во-первых ты идешь уставший. Ты уже у тебя как бы, когда ты поднимаешься силы только начинают тратиться, там они у тебя уже
Мгм. Мгм. А почему? Ну слушай, логика вот мне подсказывает, что вот я когда поднимаюсь по лестнице, мне тяжело, а когда я сбегаю с лестницы мне легко, разве в горах не так же работает?
<laughs> А, да, ну, понимаешь, когда ты поднимаешься и спускаешься, у тебя та же лестница как бы и всё и всё, в принципе, под таким же углом. Но когда ты на горе, ты спускаешься, у тебя, например, там, ну, не знаю, земля мокрая после дождя, да? У тебя есть наклон. Подскользнуться, упасть, э, и поставить вообще ногу в правильном месте, в правильной позиции это очень сложно. Плюс это давление на колени, плюс это всё зависит от погоды. Там очень-очень много таких факторов, вот. Подняться сложно по тем же причинам. Плюс еще это выносливость, то есть это всё равно поднятие как ты правильно сравнил с лестницей да. Но спуститься это не легче.
Понятно, понятно. Ну, как бы это, если друга там это как там в у Высоцкого поется в общем в горы надо, в горы. Спасибо тебе за твой рассказ, очень вдохновляющая история, здорово что у тебя так всё получается.
Спасибо за вопросы!